Aduh, jadi aku bisa membayangkan sih komunikasinya aku, gitu kan, ya. Eee, udah akunya jadi kayak ada ngomel-ngomel, nggak dianggap serius lagi kalau lagi ngomel kan setengah mati, gitu, untuk aku. Ya udah, akhirnya kalau aku ngomong sekarang, Kak, udah campur ajalah, gitu, aku udah ngomongnya mereka udah udah pasrah, Kak, ya, gitu, sama aku, ya udah deh, kayaknya udahlah nggak bisa dibenerin lagi, kali ya. <laughs> Jadi
Aduh, ya ampun, iya iya. Iya. <laughs> <laughs> Heeh. Campur. Mmm, mhm. <laughs> Jadi <laughs> campurnya ngobrolnya campurnya, eee, pakai bahasa apa jadinya, sehari-hari?
<chuckles> Kadang nggak tau apa yang lewat di otak aku, aku keluarin gitu, misalkan nih aku bilang, oh, ini kata nih kan ada beberapa kata-kata di sini juga yang sama, eee, di bahasa di Indonesia. Ya, udah, aku s ini aja, jadi aku tuh, eee, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa, eee, Belandanya, ada bahasa Indonesianya, gitu, Kak, biar adil gitu, <laughs> jadi aku sema pak
Mhm. Bahasa Indonesia. Oh, gitu. Mhm. Oh, di-mix. gitu ya, gado-gado, ya. <laughs>
Heeh, gado-gado, gitu. Jadi kalo orang-orang yang baru kenal, misalkan nih ya, eee, sama aku, gitu ya, mungkin agak pusing juga sih. Aku ngelihatnya biasanya itu alisnya berkerut, Kak, gitu.
Heeh. Heeh. <laughs> Oh, dicampur dalam 1 kalimat tuh, ya? Ka itunya, kata-katanya. Ya, ampun.
Heeh, tantangan tuh. Heeh, kayaknya mereka mereka tuh kalian dipikir, ini yang yang yang salah nih, a akunya apa dia gitu kali, ya. <laughs>
<laughs> Dia dia mikir, "Ini dia ngomong apa?", gitu kan ya. <laughs>
Eh, dia ngomong apa, cuma mungkin dong ya, biar sopan kali dia, "Ah hah ah hah," aja gitu, iya-iyain aja. <laughs>
Iya iya. Oh. <laughs> Kebayang, sih.
Gitu. Mhm, kayak gitu jadinya. Tapi ya, makan waktulah, latihan-latihan terus, lama-lama sih, eee, aku berasa, Kak, dari situ aku juga lebih banyak berani ngomong, Kak, soalnya kalo misalnya akunya diem aja, aku nggak jadi berpikir, "Ah, aku ngomongnya nggak bener, nih, takut," kan, jadi nggak berani ngomong, Kak, bener nggak?
Ya, ampun. Seru banget, sih. Mhm. Iya. Mmm. Iya. Iya. Iya, lama-lama iya, ma makin lama makin lama, ya, nggak bakal ngomong-ngomong, gitu, kalau misalkan nggak dipraktekin.